آه، بس ممكن أتجنب إن أنا أمشي معاها بعد كده. لأن هي ممكن تبقى بتلفت النظر ل وإحنا ماشيين في الشارع إن كلّه بيبُص حواليَّ، وده بالفعل حصل معايا، إن أنا مشيت مع مع شخصية حسيت إن كلّه عمال يتلفت، طب أنتم بتتلفتوا ليه؟ أما ل أنا بالطبيعة بامشي مافيش اللفتة دي، فخلاص لأ، أنا م sorry أنتِ ماشي، أنتِ حُرة في لبسِك، بس أنا مش هاخرج معاكِ. يعني
آه. آه، آه. إمم. امم. امم. آه. امم. بس أنا هاستخدم حقي من الناحية التانية، مش هاخرج بعد كده معاكِ، <chuckles> ده مضبوط، طيب.
بالضبط، اللي هو أنا مش هاخرج معاكِ خلاص.
آه، طيب أنتِ ممكن تدي النصيحة لحد مثلًا قريب منِك في في اختيار اللبس أو الكلام ده كلّه، قبل ما يبتدي ي ي يستعمل ال ال الموضة الموجودة دلوقتي؟
أيوه طبعًا، لو هو حد قريب منّي أوي هادّي له نصيحة، هاقول له إن مش كل الموضة هنِمشي وراها، آآ مش كل حاجة شايفينها هنعملها، زي مثلًا موضة البناطيل المقطعة، أنا مش معترفة بي بيها تمامًا، أ هي ممكن حد
آه. آه. امم. آه، آآ، ده على مر الأجيال بقى، على مر الأجيال كلّها، آه، امم امم.
بجد ه والله أيوه، أنا مش حتة أنا كبيرة أو صغيرة، أنا ليه أمشي ببنطلون مقطع؟
آه. ده حقيقي، آه مش م مش مض مش مضبوط.
ليه واحدة سواء محجبة أو مش محجبة، أمشي ببنطلون مقطع يعني؟ يعني أنا على طول أقول لهم: "آآ، أنا حاسة إن اللي طلّع الموضة دي حد كان بنطلونه مقطوع بس عنده ثقة في نفسه، فخلّى الناس كلّها شافت إن البنطلون المقطوع موضة." آآ
إمم. آه. آه. أو ه أو مهنته فرضت عليه حاجة زي كده زمان وقلَبت موضة. آه.
ممكن والله أيوه، كان الناس بيبصوا لها زمان إنها حاجة غريبة، دلوقتي بقى إيه ده؟! ده البنطلون مش مقطوع، يا جماعة عادي إنه يبقى مش مقطوع، هو البنطلون معمول عشان ما يبقاش مقطوع. أ
آه. امم. آه طب طبيعته يعني هو كب طبيعة بنطلون ما ينفعش يبقى مقطوع، آه. طيب آآ ممكن إن أنتِ هاطرح عليكِ برضه سؤال أخير، هل اتحطيتِ في موقِف اتسبب في مشادة يعني بينِك وبين حد، مشادة كلامية كده، بخصوص موضوع اللبس أو المو أو الموضة أو ال المكياج حتى أو كُل الكلام ده؟
بالضبط. أيوه، بالضبط. امم.

آآ مش صح ولا غلط. هي ممكن تبقى لابسة jupe وjupe ضيّقة جدًا فشكلها برضه مُلفِت أكتر من البنطلون. بالضبط. إنّما أنا باشوف دلوقتي مُنتقِبات لابسين لبس مُلفت. يعني هي مُنتقِبة بس لابسة لبس يعني ما ينفعش إن هي تلبسه، آآ حاطّة make up تحت الـم مثلًا اللبس فباين أوي إن هي حاطّة. إنّما ه اللي لابسة بنطلون ممكن تبقى لابسة حاجة واسعة فوق بعض. هي بُص، هي آراء جدًا في موضوع اللبس دي أنا مُعترفة بيها. بس في ناس بقى بتتجاوزها أوي. يعني آآ بيلبسوا بشكل اللي هو ب بجد بيستفزّك، يعني بيستفز اللي قدّامهم. يخلّيك تبُص ليهم سواء بنت أو ولد يعني.
آه. آه. م مُنتقَد. آه، مفهوم. إمم. إمم. آه. إمم. إمم. إمم. آه. إمم. آه. طب أنتِ مؤ مؤمنة مؤمنة آه، آه مفهوم. أنتِ مؤمنة بالمقولة بتاعة اللي هو كُل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس؟
أنا مؤمنة بيها جدًا و بس برضه هالبس اللي يعجبني بس في حدود معيّنة. يعني مش هاتجاوز حدودي إن أنا هأذي اللي حواليّا. يعني مش هالبس عُرِي أوي، أنا أوكي أنا ممكن أبقى مش مُحجّبة، فما فيش أي مشكلة. بس ما ألبسش بقى عُرِي في مجتمع أصلًا معروف إنه مجتمع إسلامي. إن أنا هامشي كده وِسط الناس أبيّن شعري شرقي عمومًا صح. آه صح. يعني حتّى ال الفئة المسيحية اللي معانا في المجتمع بيلبسوا كويس مش مش بيتطرّقوا أوي إن هم بيلبسوا ال زي الغَرْب مثلًا. أ لأ، إحنا بقى عندنا عقدة الغَرْب، إحنا بنقلّدهم حتّى في اللبس.
إمم. آه. آه. تمام. إمم. آه و وشرقي قبل ما يكون إسلامي فهو مُجتمع شرقي آه، آه مفهوم إمم. إمم. آه. آه. آه، آه.

بالضبط يعني هاحاول أمَشّي نَفسي زي ما بيقولوا في الموضوع، بس في نَفس الوقت مش هافقد شخصيتي إن أنا هامشي وراهم يعني، هُم لو قالوا لي مثلًا س آآ، سواء أنا محجبة أو مش محجبة البسي الحجاب، اقلعي الحجاب، لأ دي دي نقطة مستحيل إن أنا هاعملها، دي آرائي أنا الشخصية خلاص خلصت، معتقدات يعني.
آه. إمم. آه. إمم. آه. آه. تمام. طيب تعالي ننتقل بقى للصعيد التالت، اللي هو مش الأ مش ال آآ، الناس اللي ما تعرفيهُمش لأ، هُم معارف، اللي هُم ت تقدري ت يعني مثلًا صاحبة صاحبتِك، لو علّقِت مثلًا التعليق على لبسِك مثلًا، آآ، في مناسبة، في لقاء في خروج في ال كل الكلام ده كلّه، أنتِ ممكن ترُدّي عليها إزاي؟ هل هت هت هتدّيها لها كده على طول والّا هيبقى الموضوع فيه هتخرجي منه بالطريقة؟
إمم. إمم. إمم. والله والله على حسب، هو لو التعليق بالإيجاب فإحنا هنتقبله جدًا، يعني لأ إيه ده لبسِك جميل النهارده! <laughs> آه أنتِ لبسِك جميل النهارده، خلاص هاتَقَبّل الموضوع، لبسِك وِحِش؟ لا أنتِ مالِك بقى يعني؟ أنتِ ما ما تبُصي لنَفسِك الأول. يعني شوفي اللي هو هاهاجمها، اللي هو أنتِ أنتِ حطّيتِ نَفسِك إن أنتِ آآ، كلِّمتيني ضايقتيني، فأنا ليه أتقَبل الكلام إن أنا آآ، أسكت وأزعَل وممكن في ناس بتتعب نفسيًا فعلًا من كلام اللي حواليها على لبسهم، فلأ أنا
لأ ما هو بالإيجاب كده كده هيبقى مُتقبل آه، آه. <laughs> آه، إمم. آه. تمام، آه. آه. إمم. إمم. إمم. آه طبعًا. آآ، أنتِ تحسّي إن هو الواحد ب يبقى قصده يهِزّ ثقته يعني في ال يعني آه طبعًا.
في ناس كتير فعلًا كده، هي عايزة تهزّ ثقَتك في نَفسك، كل ما هتشوفك هتلاقيها بتِدّي الcomment السلبي في اللبس، مش الإيجابي.
آه. آه طب أنتِ بقى لو أنتِ لقيتِ تعالي نعكسها، لو أنتِ لقيتِ حد آآ، لبسه فعلًا غير لائق، هل أنتِ هتتدَخّلي وتِدّي comment في حاجة زي كده والّا لأ؟
إمم. لأ خالص، أ هو أنا لو حاسّة إن هي الحاجة دي آآ، حصلت مثلًا غصب عنّها، يعني مثلًا هي لابسة حاجة وهدومها مثلًا من ورا مقطوعة، آآ، هدومها اتفتحت هي مش واخدة بالها، فأنا شايفة إمم.
إمم. آه. لأ لأ أنا باتكلم باتكلم كموضة أو يعني ال لأ مش حا مش ظرف طارئ حصل لأ، كموضة أو كُلّ الكلام ده، أنتم مثلًا خارجين في خروجةٍ ما و و و ولقيتِ ح واحد واحدة كده لابسة لبس مش لائق للخروجة ديّة أو يعني الموضوع ب زي ما بنسميه over. هل أنتِ هتِدّي comment في حاجة زي كده، هتِدّي تعليق؟
إمم، إمم. إمم، إمم. أيو لأ خالص، هاحتفظ برأيي لنَفسي لأن هي أكيد شافِت نَفسها قبل ما تُخرج وعدِّت على ناس قريّبين منها أكتر منّي شافوها، فلو كان في أي comment من من البيئة اللي حواليها على لبسها كان اتقال لها، إنّما أنا بأي صفة هادخل أقول لها اللي أنتِ إن وأنا ماشية معاها إن إيه ده اللبس ده لأ مش عارفة إيه، لأ بصراحة مش هادخل في الموقف ده خالص، مش هاحرج نَفسي عمومًا.
آه. إمم. إمم. إمم. يعني مؤمنة بال بالخصوصية، مؤمنة بخصوصية الموضوع جدًا.